Oye, y hablando un poco de lo que es el buen humor y las canciones, me surge la pregunta y la duda, ¿no? Eh, ¿qué canción, eh, te pone de buen humor al instante? O sea, en cuanto la escuchas, ¿cuál es esa canción que te cambia el humor así de repente solo con escucharla?
<giggles> La verdad es que hay varias, pero una que siempre me va a poner de buen humor en cuanto la escucho así tal cual, se llama La vida es un carnaval y la canta Celia Cruz.
Okey, La vida es un Carnaval. ¿Por qué por qué te pone de de tan buen humor? ¿Es, este, el ritmo, la letra o qué es lo que que te hace que que que te cambie el humor así al instante?
Así es. Pues sí, principalmente es el ritmo. En realidad es el conjunto, pero siempre, eh, el inicio de la canción no sé con qué instrumento comienza, me parece que son como unas cornetas, pero la verdad es que siempre, siempre, siempre que lo escucho, ya una identifico la canción y otra me me pone muy, muy de buenas y pues a eso se le suma la la letra porque pues menciona precisamente que que no siempre se está solo y que no porque las cosas parezcan muy muy malas, eh, significa que la vida es así porque precisamente la vida es un carnaval.
Okey. Ah, okey, la vida es un carnaval, ¿no? Esa es la la lección que que te da esta canción. Y, por ejemplo, ¿esta canción les la sueles escuchar diario, eh, no sé, suena que está en tu playlist, que a lo mejor la escuchas todos los días, o la utilizas más como, no sé, eh, en momentos en los que te sientes un poco bajoneado, un poco triste, un poco desanimado, sientes que ponerla te da ese ese empujón, ¿no? Para cambiarte el humor o, como te digo, la escuchas, eh, usualmente todos los días?
Así es. No, eh, sí sí es, este, más más inclinada a la segunda opción, porque me me gusta más escucharla solo en esos momentos, como cuando digo, <sucks teeth> ay, tal vez hoy no, eh, no es el mejor día, este, necesito animarme, entonces ahí es cuando cuando la pongo, porque sí, en, eh, de de diario no no es una canción que escuche tan tan frecuentemente.
Okey. ¿Crees que si la escuchas diario, que la empiece a escuchar más frecuentemente, pueda perder esa magia que tiene en ti?
Yo creo que hasta cierto punto sí, eh, creo que todo todo con repetición va perdiendo como que, eh, esa magia, hay muy muy pocas cosas que a las que no les pasa, pero yo creo que en ese caso particularmente sí sí pasaría.
Claro, ¿no? Sí, en la música suele suele pasar mucho, ¿no? Que hay veces que hasta una canción está muy buena y de tanto que la empiezan a a poner que en la radio, que empieza a salir que en videos, en redes sociales, hasta en la calle, la escuchas ya como que va perdiendo ese esa esa magia, ¿no? Que t que tiene. Y, por ejemplo, eh, ¿cómo te gusta esa canción? Por ejemplo, en los momentos que estás, eh, tristes o que estás pasando, pues, por un momento a lo mejor difícil, ¿cómo es esa esa receta o esa rutina de escuchar esa canción? ¿Te gusta poner a lo mejor en la mañana para, eh, justamente empezar bien el día? Para que, bueno, dejes atrás lo malo y que vivas ese día como un carnaval, ¿no? Como dice la canción, o, eh, ¿más como en los momentos, eh, más exactos, o sea, como más puntuales?
<chuckles> L l la suelo utilizar más, eh, en momentos puntuales, pero, eh, también tengo como que una especie de de ritual, sí es que se le le puede llamar así, que, pues, cons consiste prácticamente en en que me doy un tiempo, especialmente en las noches, para escuchar las canciones. Sí puedo salir, ah, y estar como que en el patio de mi casa con mis audífonos escuchando precisamente la la música, pues es lo ideal, pero si no, eh, puedo estar perfectamente en mi cuarto caminando y escuchando con con mis audífonos la canción. Así me gusta escuchar la música.
Que Muy bien. Okey, así es como te hace sentir, ¿no? Esa esa canción es como te da ese ese cambio, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Oye, y por ejemplo, eh, esta canción que me comentas, ¿es de Celia Cruz, me dijiste?
Así es.
¿Y y hay alguna otra canción de de ella que que te haga así, no sé, ese cambio de humor al instante o es solo la única canción de ella?
Pues, l la la verdad es que todas sus canciones son como que muy animadas. Es un ritmo muy muy tropical, como que ella era muy animada, pero, este, s s sí, no no de otras canciones no soy tan fan, entonces diría que que solo esa.
Ah, okey. Solo esa tiene la magia, ¿no? Al menos en ti. Y, a ver, eh, ¿hay otra canción? ¿Hay alguna otra canción? que que que la recuerdas así que que hayas dicho, bueno, la última vez que estuve, ¿sabes?, de un un humor diferente en cuanto escuché esta canción, me lo cambió al instante, ¿no? Y por, más que nada, por un buen humor.
Exacto. Sí, bueno, eh, hay una canción que que se llama Todo va a estar bien, la la banda creo que se llama Emoji, si no me equivoco.
Emoji, okey. Es es como, ¿qué qué estilo de música es?, perdón.
Ajá. Esa canción Pues, es más como como una especie de pop, pero combinado como con rock alternativo, es una combinación ahí medio rara. Este, y tie tiene esa esa particularidad que en el video, por ejemplo, salen como que muchas personas, eh, como bailando y que se van uniendo poco a poco mientras el el cantante va caminando por la calle. O sea, al final ya hay un cúmulo de personas y todas tienen como que, le sustituyen la cara como por reacciones, por emojis de de celular. Entonces
Muy bien. Okey. Okey. Okey, precisamente como dice la canción, ¿no? Bueno, más bien el ritmo. Digo, perdón, el grupo, ¿no? Emoji.
Así es. Sí, Emoji. Y y la canción, pues, eh, menciona que acepta, ¿no?, que las cosas no siempre van bien, que acepta que que se cometen errores, pero que todo va a estar bien. Y ese es el coro, precisamente, como que dice: "Todo, todo va a estar bien". Entonces, me me anima mucho porque, pues, todo va a estar bien, ¿no? <chuckles>
Okey. Claro, ese es es ese es el mensaje que quiere que quiere transmitir la la canción. Y, por ejemplo, eh, ahí es, este esta esta canción, ¿es única? O al menos, por ejemplo, de estas 2 que me has comentado, ¿son las únicas versiones que te hacen, eh, vivirla o o que te dé esa magia en ti? ¿O o tienen alguna versión en vivo o algún con otro artista en colaboración o algo?
La canción. Así es. La de La Vida Es Un Carnaval, no sé si la hayan sacado con otro artista, fíjate, es muy muy buena esa pregunta porque no no no había buscado hasta ahora. Entonces, desconozco si la hayan sacado con otro artista. Seguramente después de esto lo voy a investigar, porque sí me me llama la atención.Y de la otra canción, la verdad es que no es muy conocida. En su momento como que sí sonó un poquito, pero no es tan conocida, entonces, es s dudo que que le hayan sacado alguna adaptación, alguna nueva versión. Pero igual y como, mm, luego personas que que hacen como esos esos covers en en YouTube, quizá quizá alguno lo haya hecho, pero n que yo sepa, no, a ninguna.
Okey. Claro. Claro. Oye, y por ejemplo, ahora que mencionas estas 2 canciones, eh, considero, ¿no? Al menos que que, bueno, precisamente para eso es la pregunta. ¿Son, eh, estilos de música diferentes, son géneros diferentes, o, son parecidos?
No, sí son muy diferentes, son muy, muy diferentes. Este, la de Celia Cruz no sé bien si es, eh, salsa
Sí. Okey.
o si es otro género, pero es como que un género más más tropical, más para bailar. Y y esta de Emoji, pues, es más para, ¿cómo decirlo?, es como como otra canción que también me pone de buenas que se llama Bonito, si no me equivoco, de de Manu Chao.
Muy bien. Bonito. ¿De cómo de quién, perdón?
Ajá. De Manu Chao me parece que la canta, este, ajá, sí, eh, es una canción que literalmente dice: "Moni" ah no es cierto, no es cierto, no es cierto. Me equivoco. El el artista que la canta no es Manu Chao, es este, oy, se me fue el nombre. Se me fue el nombre, se me fue el nombre, pero es el que el que canta no te apartes de mí.
¿Manu Chao? ¿No? <chuckles> Okey.
Ay, se me olvidó el nombre.
Uy, ¿cómo qué género es? A ver si si te puedo ayudar algo.
Es este, <sucks teeth> ay, es algo así que su suena similar a jarabe de palo, pero es un arti eh, Fito Páez, me parece que es.
Fito Páez. Okey, y e y ese como qué q como qué vendría siendo, como, ¿en qué género se clasificaría?
Creo que sí, creo que sí es él. Uy, esa esta difícil porque no sé qué qué género podría ser, yo creo que en est entraría más como, <sucks teeth> quizá en en un rock alternativo, un poquito rock psicodélico, yo creo.
¿Rock alternativo? Muy bien. Okey, sí, sí, sí. Ya, más o menos, voy entendiendo como que la vibra de las canciones que que te van, este, pues, cambiando el el el el humor, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de todas estas canciones, ¿consideras o, bueno, más bien, tienes, eh, alguna playlist donde tengas así como que justo todas estas canciones me cambian el el sentido del humor, o, al menos cuando cuando estoy, sabes en esos momentos, cuando la pongo, pum, de repente esta playlist es la que me levanta?
Sí, sí, sí. Pues, como tal, una playlist n no. Tenía una, pero, este, dejé de usar esa plataforma de de de música, de servicio de música, y y ahí se quedó la la playlist. Pero no no la escuchaba mucho porque tenía como que otras canciones que que no me agradaban tanto. Entonces, nada es como que escuchaba 2, o, 3 de esa playlist, y desde ahí dije: "No, pues, ¿para qué hago una una playlist? Y si son poquitas canciones. Y, no, no, pues sí, playlist no. Creo que todo lo junto en una sola y es la que reproduzco usualmente.
Okey. Okey, entonces, es como, bueno entonces, es como un poco aleatorio, ¿no? Un poco al azar, al esperando que te toque alguna canción que que te que te viva, ¿no? Que te suba ese ese sentido del humor. Y, por ejemplo, en este sentido de que dices que tienes todas e en en una misma playlist, entonces supongo que han de ser varias canciones, ¿no? Las que las que te han de de cambiar ese sentido del humor.
Sí. Bueno, es que hay otras que son más como que en la parte de de motivación, que, quizá, no son tan para poner de buen humor, pero que son como para decir, este, levántate, ¿no? Y sigue adelante.
Muy bien. Claro, ¿cómo, cómo cuál, por ejemplo?
Eh, hay una canción de Five Finger Death Punch, que se llama The Bright. Esa canción me gusta muchísimo, pero mucho, mucho. Creo que es mi mi favorita de la banda. Y, pues, habla precisamente de de que, pues, todos tienen su tiempo, ¿no? Pero que no no asusta morir porque este es este es mi momento, y tengo que que brillar y que demostrarlo, ¿no?
The Bright, okey. Okey, de que Qué buen mensaje eh, la verdad. ¿Esta canción es entiendo, es en inglés por el nombre?
Más o menos. Así es, sí, es correcto.
Okey, ¿y la banda también es es en inglés?
Sí, sí, toda su música es en inglés, este, me parece que ellos son de Nueva Jersey, si no me equivoco.
Okey, Nueva Jersey. Okey, y y, por ejemplo, hay, no sé, ¿hay alguna canción que que? ¿Has has ido a algún concierto, perdón, de música? Sí, ¿y ha habido alguna canción que justo al escuchar en ese concierto, eh, te haya ahora cuando la escu no sé qué, de tanto que te que te haya gustado escucharla en vivo, ahora cada vez que la escuchas en tu playlist, ¿te te cambia ese sentido del humor?
Sí, sí. Sí, bueno, eh, por ejemplo, fui fui a un concierto precisamente este año de de una banda chilena que se llama Kudai.
Kudai, okey.
Así es, y le como que una banda que estuvo antes se llama Nikki Clan. Es una banda muy muy popular en México, y esa esa banda tiene tiene canciones que yo no recordaba, pero tiene una canción que se llama Niñas Mal, incluso, creo que se aus se usó para para una película. La verdad es que me gusta porque es como que una canción muy de rebeldía, muy de, pues sí, precisamente de de que n no no no es, ¿cómo cómo decirlo? Como el que no habla de de una niña que que es lo que usualmente se espera, ¿no? O sea, una niña, quizá, que sea más reservada, o, ese tipo de de situaciones.
Nikki Clan. Okey. Okey. Claro, del ajá. Claro, como halaga más como de una niña rebelde. ¿No? Como lo, precisamente como lo dijiste, una una rebeldía.
Así es, exactamente. Esa canción me pone muy de buenas, nos no como que tiene el ritmo.
Oye, y, por ejemplo, ¿compartes alguna canción con algún amigo, con algún familiar que justo esa canción les guste tanto a los 2 que s con solo escucharla les cambie el el sentido del humor a los 2, a los 2 juntos?
Sí, bueno, la de Bonito, ya me acordé, es es de <giggles> precisamente es de Jarabe de Palo, mira, yo ya te estaba inventando que es de de otro artista, pero no, e es de Jarabe de Palo, se llama Bonito la canción, y está está curiosa. La verdad también nos nos pone de buenas, porque como que las la escuchamos al al mismo tiempo otro amigo y yo, y desde ahí como que se quedó esa canción también.
Okey. <laughs> Sí. Okey. Okey, entonces, ¿este este gusto es con con un amigo tuyo?
Así es, es correcto.
Muy bien. Y, por ejemplo, ¿con algún familiar, tienen alguna, por ejemplo, que no pueda faltar en las fiestas familiares, o, en las reuniones, y que a todos les gusta escuchar?
Fíjate que no, n no somos tan fans de la navidad, pero hay una canción que no sé cómo se llama, la verdad, ni quién la canta, pero siempre dice: "Pero mira cómo viene bailando Santa Claus", y todos empiezan como: jo, jo, jo. <chuckles>
Ah, sí, sí, eh, la he escuchado, es así, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es de que no te puedo yo creo que este, ¿tú no recuerdas el nombre del artista, no?
Sí, esa canción Sí, no, no.
Sí, pero es es, sí es sí es muy común esa esa canción, ¿no?
<chuckles> Sí, pone de buenas. <chuckles>
Claro, pone buenas, y y y pa se sirve para pasar un buen momento, eh, en familia.
Justamente, así es.
Oye, pues, qué interesante todos estos que todas estas canciones que me cuentas. Ojalá que que nunca pierdan la magia en ti, ¿no? Que sigan siempre, eh, teniendo ese ritmo, esa letra que te haga levantarte, como mencionas, y obviamente de cambiarte el sentido del humor para bien. Muchas gracias por compartirme todas estas canciones.
Así es. Muchas gracias por por escuchar y que estés bien. Hasta luego.